ใช่ ๆ แล้วก็การเตรียมแผนสำรองเล็ก ๆ นี่คะ อาจจะทำให้เรารู้สึกอุ่นใจได้นะ อย่างที่คุณกังวล อุ๊ย เดี๋ยวถ้าแบบว่า ต้องเข้าโรงพยาบาลล่ะ เดี๋ยวไม่มีงานจะทำไงล่ะ? เราอาจจะหนอเจียดเงิน หรือว่าเก็บเงินสำรองเอาไว้สำหรับ อา ก้อนนี้ เราจะเก็บไปเรื่อย ๆ นะ สำหรับการรักษาตัว หรืออะไรก็ตาม แล้วก็ก้อนนี้นะ เราก็จะเก็บไว้เพื่อที่แบบ เออ เผื่อเราวันนี้ไม่มีงานอะ วันนี้เราจะได้มีเงินใช้ อะไรประมาณนี้เนาะ เตรียมแผนสำรองเล็ก ๆ เอาไว้เนาะ จะทำให้เราอุ่นใจขึ้น อะไรแบบเนี้ยค่ะ อืม
อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม อันนี้ก็ถือว่าเป็น เป็นความคิดที่ดีเลยค่ะ ก็คือช่วงไหนที่มีงานเยอะ ๆ เนี่ย ก็รีบทำ รีบกอบโกย แล้วก็เอาแบบว่าสะสมเอาไว้เนาะ เผื่อในอนาคตมันไม่แน่นอน ใช่ไหมคะ อย่างน้อยเนี่ย เราก็จะได้มีความอุ่นใจว่า เออ ความไม่แน่นอนน่ะ มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเนาะ เพราะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ เราก็ลองนึกย้อนไปดูเหมือนกันนะ ว่าในอดีตที่ผ่านมา มันก็ไม่ใช่ครั้งแรกเนาะ ที่บริษัทมันปิดกิจการ ไม่ใช่ครั้งแรกที่ เอ่อ เศรษฐกิจมันล่มสลาย ใช่ไหมคะ เออ พวกเราก็ยังอยู่กันมาได้เนาะ เหมือน เหมือนนึกย้อนไปนึกถึงตอนนั้นน่ะค่ะ ที่อะไรนะ โควิด ใช่ไหมคะ ที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยเนาะ เออ มัน มัน
<chuckles> ใช่ ใช่เลย อะฮะ ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ บริษัทเยอะแยะมากมายที่ต้องปิดตัวเนาะ เศรษฐกิจก็แบบ โอ้โฮ ชะงัก แล้วก็ชะลอตัว ไม่มีอะไรขึ้น แต่เราก็ผ่านมาได้ ใช่ไหมคะ ตอนนั้นคือไม่มีใครแน่ใจแล้ว อุ๊ย จะเกิดอะไรขึ้น โรคจะรักษาหายไหม หรือว่ามันจะระบาดไปเรื่อย ๆ จะมีการฟื้นตัวไหม? แต่ทุกอย่าง ก็ผ่านมาได้เนาะ อาจจะมีความลำบากบ้าง แต่ทุกอย่างก็ผ่านมาได้จริง ๆ นะคะ อย่างงั้นก็อยากจะให้โฟกัสไปที่ว่า อืม ตอนนี้เราก็ โอเค แค่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเนาะ พรุ่งนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้น มีความไม่แน่นอนอะไรขึ้น เราก็แค่ปรับตัวเนาะ ปรับตัวแล้วก็ทำให้มันดีที่สุด แล้วก็ผ่านมันไปให้ได้ อย่างเงี้ย อย่าเพิ่งกังวลไปถึงอนาคต เพราะว่าการกังวลไปถึงอนาคตก็อาจจะทำให้เราหลงลืมว่า อ้าว วันนี้เราก็โอเค วันนี้เราก็มีความสุขเนี่ย ดังนั้นอยากจะให้โฟกัสไปที่วันนี้เนาะ มีความสุขอะไร โอ้ คิดถึงคุณลูก คิดถึงคุณสามี โอ้ วันนี้ก็ดี วันนี้ได้ทานข้าวด้วยกัน ได้ใช้เวลาด้วยกัน มีงานทำเนาะ อย่าเพิ่งไปเครียดว่า อุ๊ย! พรุ่งนี้จะเป็นยังไง? พรุ่งนี้ก็เป็นเรื่องของพรุ่งนี้ โอเคไหมคะ?
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม ฟังแล้วก็สบายใจขึ้นมาเยอะเลยค่ะ ว่า เออ จริง ๆ เราก็กังวลไปล่วงหน้า กังวลไปถึงในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้น แล้วก็ไม่มีใครบอกได้ หรือไม่มีใครรู้ด้วย ว่ามันจะเกิดขึ้นจริง ๆ แบบที่เราคิดหรือเปล่า ใช่ไหมคะ ขนาดแบบนักพยากรณ์ที่แม่นที่สุด ก็ยังทำนายไม่ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงไหม? เออ อะ ฟัง พอฟังแล้วก็ อ่า เข้าใจค่ะ แล้วก็เริ่มรู้สึกดีขึ้น ก็คลายความกังวลได้บ้างอะค่ะ ยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยอะนะคะ ที่มาให้คำแนะนำดี ๆ แล้วก็รับฟังความไม่สบายใจของเราด้วยอะค่ะ
ใช่เลย ๆ ได้เลยค่ะ อืม ค่ะ